Olha, eu acho engraçado o o português deles, eu não tenho assim, eh, português de Portugal e brasileiro têm têm essa rivalidade, né, mas eu eu não sei, eu nunca tive essa rivalidade com com o português de Portugal né. Eh, eu eu na verdade eu ti já tive um amigo que ele era angolano e ele já morou no em na no em Portugal e ele falava o português de Portugal: "Pois", eh eh, esse jeitinho, né, então, eu acho, eh, eh, <chuckles> eu sempre achei engraçado, mas, eh, co você como você perguntou, né: "O que você acha da língua". Ah, acho acho a língua interessante, né, o nosso mesmo português né, mas eu acho acho legal o jeito que eles falam, né, para o para os outros até, para os americanos, eles acham que está falando russo várias vezes, então <laughs> é é legal. Hã?
Aham. Ah. <laughs> Legal. Aham. <laughs> Sim, aham. Então, por exemplo sim, eh, por exemplo, em termos de idioma, a gente, como brasileiro, não se identifica muito com o com o português de Portugal, né. Mas, por exemplo, em em termos de comida, algumas coisas são pare a gente compre com compartilha com eles, né. Por exemplo, a coxinha, a empada, são comida a nossas padarias no Brasil também, né.
Uhum, exatamente. Isso. <laughs> Aham, exatamente, exatamente e hã.
É. Então te tem esse ponto em comum. Por exemplo, você gosta do estilo de padaria do Brasil?
Isso. Ah, olha, eu fa faz tempo que eu que eu não vou numa padaria no Brasil, não sei se mudou tanto assim, eu ultimamente eu estou morando nos Estados Unidos, né, então, eh, poi faz uns 3, 4 anos que que eu não vou para o faz vou para uma padaria do Brasil, né, então, assi pelo que eu me lembre era era legal, né, a única coisa era os preços mesmo, né, que era difícil de acessar e tal comparado com com outros países, mas em questão da comida, pronto, da comida era bem mais saudável, eh, realmente não não não parecia aquela aquela comida industrial, né, como não sei se se você está nos Estados Unidos ou na Europa também, não sei se você já viu. Eh, pronto, exatamente, aqui nos Estados Unidos tem muito desse negócio de de comida química, comida que que não faz muito bem, então no Brasil realmente era melhor, né, esse lance de de de eh, eu falo de padaria, mas também eu estou falando de supermercado, mas, en enfim, padaria realmente tinha tinha realmente tem esse, como posso falar, eh, é bom mesmo padaria do Brasil, eu gosto. <giggles>
<chuckles> Ah, legal. Uhum. Hum. Sim, Estados Unidos também. <laughs> Uhum. Você sente falta, por exemplo porque aqui não existe padaria igual a do Brasil, que a gente vai tomar comer um pão de queijo, tomar um café, toda aquela parte que faz parte da identidade cultural do Brasil, não tem aqui. Você, particularmente, sente falta disso ou não?
Uhum.

Ah, eu vou falar que eu sinto um pouquinho, né, porque eu não se é nostalgi eu acho que mais por por por nostalgia mesmo, né? Eh, eu eu gosto o que que eu gostava da da das padarias do Brasil? Re re não restaurante não, padaria quando você fala padaria você quer dizer o o Pão de Açúcar, hã, esses lugares, né, também? Ou
Aham. Hã na pa padaria, hum ah é, você está pensando mais em supermer é mais aquelas padarias de esquina, sabe? Aquilo ali é tipicamente p por da cultura portuguesa. É. Aquelas padarias de esquina isso, que você vai comprar pãozinho e tem, eh, um monte de bolo, de doce. Aquilo ali é muito da tradição portuguesa é. É naquilo mais que eu estou pensando. <laughs>
Padaria mesmo? Isso. <gasps> Ah, okay, okay. <laughs> Aham. Sim. <gasps> Ah, okay, okay. Aham, então. <giggles> Certo, então, bora lá. Eh, eu ah, eu gostava, né. Não tem tanta coisa assim como no do eu nunca fui pra Portugal, pra falar a verdade, então eu não posso comparar muito assim, mas pelo que o meus amigo o meu amigo falou, né, que ele era de Portugal, eh, eu acho que no Brasil tem mais opção do que Portugal, né, eh, em questão de comida, e a comida sendo mais ma é mai um pouquinho mais saborosa, né? Até me fez lembrar do do de um vídeo, né, que mostra as comidas de outros países com a comida brasileira, e mostrou lá o hot dog do Brasil é mais saboroso que o hot dog dos Estados Unidos. Aí também o o strogonoff também da da Rússia, n não do Brasil é um pouquinho melhor do que o da Rússia, então. <giggles> Então, a é, realmente hã? Não, não, pode falar.
Aham. Sim. Uhum. Sim. É, o brasileiro sim. Reinventou várias coisas, né? A gente reinventou do nosso jeito. Por exemplo, o hot dog aqui não tem nada a ver com o nosso. Foi foi bom você falar, né? O nosso é cheio de coisa, a gente coloca muita coisa, milho, maionese, um monte de coisa e aqui é só o pão e a salsicha, né, então i isso é um exemplo de uma identidade cultural. E assim, você como brasileiro e jovem, você sente que você, eh, deve perpetuar e manter a sua identidade cultural ou você se sente mais, eh, como você tá aqui há nos Estados Unidos, né, há há bastante tempo? Ou você sente que você já já tá fluido com isso, digamos? Você mantém a sua brasilidade ou já tá mais misturado? Como você sente em relação a isso?
Uhum. Isso, foi. Pois é. Isso, exatamente. <giggles> Exatamente. Hum. Uhum. Uhum. Aham. <chuckles>